เอ่อ ถ้าเป็นฝ่ายเราไปเที่ยวกับเขาอะ ไม่ค่อยมีค่ะ แต่จะมีเขาอะมาเที่ยวกับฝ่ายเรา ใช่ เพราะว่า เพราะฝ่ายเขาอะเป็นผู้ชายเยอะ ๆ ใช่ไหม แล้วเราไปนั่งอยู่อะ เอ่อ มัน มันก็จะรู้สึกไม่ ไม่ เขาเรียกไม่ ไม่สะดวกใจอะค่ะ เรารู้สึกว่าตัวเองวางตัวลำบากด้วย เพราะเราอาจจะเป็นผู้หญิง อาจจะผู้หญิงคนเดียวด้วย อะไรอย่างเงี้ย อ่า ใช่ เพราะเขาเองอะ ที่จะเป็นคน คือจะบอกว่าเขาเองเป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยค่ะ เขาอัธยาศัยดีด้วย เขาจะเข้ากับทุกคนได้ง่ายมาก แล้วเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่ง เวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ เขาบาง บางทีเขาก็ไปด้วย ถ้าเกิดว่าเพื่อน ๆ เขา รีเควสต์ มา บอกเขาว่า เออ ชวน ชวนแฟนไปด้วยสิ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็พาไปงี้ค่ะ เออ
อือฮึ อา อ้าวเหรอ? อือ ๆ อือฮึ เออ ๆ อือ เข้าใจเลย อืม ใช่เลย ก็จริงค่ะ อืม อา โอเค ดื้อยา ไรงี้ อืม ค่ะ อือ อ๋อ ถึงจะไป เออ โอเค อืม โอเค ก็คือถ้าหากว่าเราไป แฮงเอาต์ กับเพื่อนอะ ก็มีบ้างที่แบบว่าเราอะไปคนเดียว แต่อาจจะมีนาน ๆ ครั้ง ที่ อา อาจจะ อ่า มี มีเขาไปบ้าง แต่ทีเนี้ย นอกจากกิจกรรม แฮงเอาต์ หรือว่าปาร์ตีกับเพื่อน ๆ แล้วอะค่ะ มีกิจกรรมอื่นไหมคะ ที่แบบว่าเราทำร่วมกันอะค่ะ ที่ของคู่รัก อย่างเงี้ยอะค่ะ? อือฮึ
ค่ะ แต่ว่า ถ้าด้วยกันเลยเนี่ย ก็เป็นการไปเที่ยวค่ะ ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ไปดำน้ำด้วยกัน เพราะว่าไอ้เนี่ยก็ชอบเหมือนกันทั้งคู่ ใช่ จะชอบเหมือนกันทั้งคู่ เราก็จะไปดำน้ำด้วยกัน ไปทะเลด้วยกันค่ะ อ่า เพราะว่าพอมันเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันทั้งคู่ แล้วมันก็จะแบบสบายใจ พอทำด้วยกันเนาะ รวมถึงการออกเดินทางท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เป็นเรื่องที่เราชอบด้วยกันทั้งคู่อีกเหมือนกัน อ่า มันก็เลยพอมีเวลาว่า ไป
อือฮึ อืม อืม อ้าว เหรอคะ? อา อืม อือฮึ ค่ะ เออ อืม อืม อืม ช่วงเวลานั้นน่ะ ช่วงเวลานั้นสุขไงบ้างคะ มีความสุขมากไหมคะ หรือยังไงบ้างคะ อบอุ่น หรือว่าอะไรยังไงบ้างคะ? อืม
ดีนะ มันก็สนุกค่ะ มัน มันสนุกมากเลยค่ะ มัน มัน มันสนุกด้วยเนาะ อบอุ่นด้วยค่ะ มีแบบทะเลาะกันด้วย อะไรอย่างงี้ เพราะว่าพออยู่ พออยู่ด้วยกันทุกครั้ง คือไม่รู้เป็นอะไร เออ มันจะต้องมีเหตุ อือ
อืม ค่ะ อ้าว เหรอ? <chuckles> ทะเลาะกัน อ้าวเหรอ ทะเลาะกันอะไร เรื่องอะไรบ้างอะคะเนี่ย? อย่างงี้ เวลาที่เดินทางหรือว่าเที่ยว อย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ ขับรถไป ใช่ไหมคะ ขับรถไปแบบ คือตัวเองคิดว่ามันต้องเลี้ยว แต่เขาบอกว่าไม่ต้อง มันตรงไป มันจะใกล้กว่า ถ้าเลี้ยวมันจะเดินทางลัด อะไรอย่างเงี้ย แค่นี้เองอะ บางทีก็แบบว่ามีกันจึ้ง ๆ กันอยู่ในรถ อะไร อย่างงี้ เออ นั่งนิ่ง ๆ ไหม ค่ะ
เออ ค่ะ อืม อืม อ๋อ อ๋อ อ๋อ อุ๊ย แล้วถ้าหากว่ามี มีเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรแบบเนี้ย แล้วเราอะ เอ่อ เคลียร์กัน คุยกันง่ายไหมคะ? แบบว่ากว่าจะหายโกรธกัน หรือว่าหายงอนกันเนี่ยค่ะ ยังไงคะ?
ค่ะ

จะ จะเป็นต้มค่ะ จะเป็นต้มจืด ต้มกระดูกหมู แบบ แบบ ก ต้มจนเปื่อย ๆ เลยนะ อา เขาจะชอบทำให้เราทาน เพราะว่าเรา เราชอบ เราชอบทานน้ำซุป ชอบทานต้มจืด อา เขาก็จะชอบทำให้เราทาน
อืม อืม อา อือฮึ อ๋อ ชอบประทานอะไรที่เป็นน้ำ ที่เป็นแกง ๆ อะไรพวกนี้เนาะ โอ้โฮ แล้ว ป เป็นยังไงบ้างคะ? รสชาติอะค่ะ ถูกใจไหมคะ? หรือยังไงคะ? เออ
ใช่ ใช่ค่ะ อร่อยเลย เราจะบอกว่าอร่อย ไม่รู้คืออร่อยแล้ว แต่เราอร่อย อร่อยมาก เพราะว่าเขาจะ เหมือนเขาแบบทำกับข้าว อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะตามใจ อา รสชาติที่เราชอบอะค่ะ อา เราจะชอบแบบให้มันกลมกล่อมสักนิดหนึ่ง มี มีอาจจะติดหวานนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เขาก็จะทำให้
เออ อืม อืม อือฮึ อืม ถ้าเกิดว่า ใช่ อืม อ๋อ แสดงว่าเขาอะจะรู้ว่าเราอะชอบแบบไหน ถึงจะถูกปากใจ ล เอ่อ ถูกปากเรา ก็เลยจะทำแบบนั้น แล้วมีบ้างไหมคะที่แบบว่าทำแล้วแบบไม่ ถูกใจ หรือว่าจริง ๆ แล้วถูก เออ หรือว่าไม่กล้าพูด หรือมีอะไรบ้างไหมคะ? แบบเนี้ยค่ะ
ใช่ อันนี้ มันมีเหมือนกันนะ มีทำ ทำมาแล้วแบบอาจจะแบบไม่ ไม่ชอบรสชาติ อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่ว่าก็ทานนะ ทาน แต่ก็จะบอกเขาว่า "เออ อ อันเนี้ยมัน มันน่าจะเพิ่มรสอันนี้อีกนิดหนึ่ง มันถึงจะอร่อย" อย่างงี้ แต่ว่าอันนี้ แล้วก็ถามว่า "ทานได้ไหม?" บอก "อัน อัน อันนี้ก็ทานได้ อันนี้ทานได้" เพราะว่าไหน ๆ เขาก็ทำให้แล้วถูกเปล่า ถ้าเกิดว่าไปบอกว่าทานไม่ได้ เดี๋ยวเขาจะงอน เดี๋ยวเขาไม่ทำให้ เออ บากเลยคราวเนี้ย <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อเหรอ? อา เออ เออ ๆ อืม อืม อ๋อ แล้ว ข อืม อืม อืม อา ใช่ ไม่ เดี๋ยวเขาก็ไม่ ทำให้ ใช่ไหม เดี๋ยวจะอดทานเลย ลำบากเลย โอ๊ย แล้วเขาทำให้ทานทุกมื้อเลยไหมคะ? หรือว่าเฉพาะเอาโอกาสพิเศษ หรือยังไงคะ?
ทุกมื้อเลยค่ะ ทุกมื้อ ทุกมื้อ จะบอกว่าทุกมื้อที่เรามีโอกาสแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านน่ะค่ะ เพราะว่า อ่า ปกติเราก็จะออกไปทำงานกัน ใช่ไหมคะ กว่าจะมาเจอกันก็ช่วงเย็น แล้วเย็นไหนถ้าเกิดว่ากลับมาเร็ว อย่างเงี้ย ก็ทำทานกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับมาช้าก็อาจจะซื้อ หรือว่าทานข้างนอกกันค่ะ โดย จะเป็น
อืม อ๋อ อืม อืม อือฮึ อืม อ๋อ อือฮึ อ๋อ โอเค ก็แสดงว่ามีทานข้างนอกบ้างเหมือนกัน อืม
ใช่ จะเป็นเสาร์อาทิตย์มากกว่าที่เขาจะเป็นคนทำให้ทานทุกมื้อ อืม
อืม

แต่งงานมาอันนี้กำลังจะเข้าปีที่ 20 ค่ะ
โอ้โฮ! <laughs> สุดยอดยาวนานมากเลยนะคะเนี่ย โอ้โฮ แสดงว่ารักกันจริงมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย โอ้ แล้วเงี้ยค่ะ เอ่อ พอจะบอกได้ไหมคะว่า ไอ้ เอ่อ พื้นที่ส่วนตัวที่เราตกลงกันตอนก่อนแต่งงานเนี่ย มันมีอะไรบ้างเหรอคะ?
ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ก็จะมีอันที่บอกเขา ที่ ที่ ก็ต่างคนต่างพูดกันแหละเนาะว่า เออ หนึ่ง ก็คือเรื่องของเพื่อน เรื่องของกลุ่มเพื่อนแต่ละกลุ่มเนาะ อันเนี้ยเราอยากจะไม่ให้มาก้าวก่ายซึ่งกันและกัน คือคุณจะไปกับกลุ่มเพื่อน คุณจะไป แฮงเอาต์ จะอะไรก็ ก็แล้วแต่ อันเนี้ยเราก็จะไม่ยุ่ง เหมือนกัน กลับกัน เหมือนเราอะ เราไปเที่ยวกับเพื่อนเรา กลุ่มเพื่อนเรา อะไรอย่างงี้อะค่ะ คุณก็ อ่า นี่ก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนึ่ง ส่วนที่ สอง ก็คือ ใช่ ส่วนที่ 2 ก็คือ เอก อ่า อ่า เขาเรียกอะไรนะ ของส่วนตัวอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อันนี้ก็คือข้อแรก ค่ะ เออ อืม ของส่วนตัวว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เหรอคะ หรือว่ายังไงคะ?
ของส่วนตัวของเรา ใช่ ที่เป็นของส่วนตัวทั้งหมดเลย อย่างเงี้ยค่ะ ก็ห้าม ห้ามยุ่ง ห้ามก้าวก่ายกัน ถ้าจะใช้ จะขอ อะไรอย่างเงี้ย จะดู อะไรเงี้ย ก็ให้บอก ให้บอกกันก่อน อา ห้ามหยิบเอาไปใช้เองหรือไป เอาไปเองโดยไม่รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ค่ะ ใช่
เออ ค่ะ อืม ให้ขอ เออ โอเค อืม อืม ถึงแม้ว่าจะสนิทกันขนาดไหน หรือว่าเป็นสามีภรรยา ก็จะต้อง จะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง อะไรอย่างงี้ ใช่เปล่า? อ่า โอเคค่ะ แล้วนอกจากนี้อะคะ มีอะไรอีกไหมคะ? ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ๆ เรื่องที่ สาม เรื่องที่ 3 ที่เพิ่มเติม ก็คือเรื่องตอนที่เราทำงานกันอยู่อะค่ะ คือก็เป็นงานใครงานมันเนาะ งานของเขาก็อีกแบบหนึ่ง งานของเราก็อีกแบบหนึ่ง อ่า ก็อันเนี้ยไม่ ไม่อยากให้ก้าวก่ายกันเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่า มีการอยากเหมือนขอคำปรึกษาหรือว่าอยากระบาย อันเนี้ยคุยกันได้ บอกเราได้ เครียดมาระบายให้เราฟัง เราฟังได้ ค่ะ อย่างเงี้ย เหมือนกัน
อือฮึ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ให้คุยกัน อืม ก็คือเหมือนกับว่า ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรอะ ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะปรึกษา เราอยากจะตัดสินใจด้วยตัวเอง คุณก็อย่ามาก้าวก่าย แต่ถ้าหากว่าเรา เราอยากจะปรึกษาคุณ ก อันเนี้ยค่อยคุย กัน อะไรประมาณนี้เนาะ
อา ใช่ค่ะ ประมาณนี้เลย ก็ ก็จะคุยกันขนาดนี้ ก็หลัง หลังแต่งงานแล้ว ค่ะ พอหลังจากแต่งงานแล้ว มันก็จะมีเพิ่มเติมของเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มัน เอ่อ มีผุดขึ้นมาเนาะ อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ ก็จะมีการบอกกันว่า สำหรับโทรศัพท์มือถือมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะ ก็อันเนี้ย ก็ถ้าเกิดว่าจะใช้หรือจะยืมให้บอกก่อนเหมือนกันค่ะ เราก็จะแบบไม่ ไม่ก้าวก่ายกัน อืม
โอเคค่ะ แล้วอย่างงี้ เออ แล้วมีอันไหนอีกคะ? อา จะมีประมาณ สาม เรื่องนี้ใช่ไหมคะ? อือฮึ อืม อ้าว เหรอคะ? ค่ะ อืม เอ๊ แล้วทำไม ทำไม ทำไมตอนนั้นถึงได้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ เป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วก็ยังไม่ ยังไม่ได้แต่งงานกัน เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่า เอ่อ โทรศัพท์มือถืออาจจะยังอยู่กับของใครของมันใช่ไหมคะ? แต่พอแต่งงานมาแล้วอะ เรามีโอกาสที่จะเห็นหรือว่าจับมือถือได้ง่าย ๆ เราก็เลยมีการตกลงเพิ่มเติมไหมคะ หรือยังไงคะ?